Sim. Tem livros que eu pego que me prendem do início ao fim, porque você percebe que o autor, ele colocou paixão ali. Ele ele não simplesmente colocou palavras aleatórias pra <chuckles> poder preencher pra finalizar uma página ou finalizar um capítulo, as coisas, elas estão ligadas, elas estão conectadas, eh, ele realmente viveu aquilo, e aí é uma outra dica, né, pra quem quer iniciar, né, nesse ramo, quer não simplesmente começar a escrever, não precisa ser: "Ah, vou escrever pra poder publicar um livro". Não, eu quero escrever, poder ter aqui em casa, pra poder ter uma obra aqui, sabe, pra eu eu co
Aham. Certo. Hum, entendi. Exato. Aham. Isso. Você acha que falta mais amor próprio na própria obra?
É, eu co Isso, isso. Eh, eu acho que sim, né, e isso é visível e notório, né, quando você você pega uma obra pra ler e você olha ah, e se torna enfadonho logo no início ou no meio, ou você assim, muita das vezes é por conta, realmente, da pessoa que está lendo, que não tem o foco e se distrai facilmente, e acaba parando na metade, pa acaba parando no início, não consegue mas muita das vezes também é por conta da ausência de paixão e de amor, eh, do autor pela obra, que ele não consegue transparecer, né, ele não consegue transmitir aquilo que ele gostaria de transmitir pra obra, porque ele não está tão envolvido assim, né, e isso acontece muito
Uhum. Aham, é. Sim. Tem aquele bloqueio. É, sim, concordo. Pela obra. Mas como que você acha que que n quando chegar nesse ponto, como que o autor o que que ele pode fazer? Qual, tipo assim, sinceridade, né, falar: "Nossa, eu não estou colocando meu coração aqui, não faz sentido eu continuar". Que que ele pode fazer ne nesse ponto, quando ele identifica isso que você disse que ele já não consegue mais? Que que você acha?